Das habe ich mir jetzt nämlich auch überlegt, weil jetzt mein Training in 'ne Winterpause geht und ich gefühlt kaum da war die letzten Wochen, ähm, und dachte so: „Ja super, jetzt könnte ich's einplanen, jetzt ist aber Winterpause.“ <chuckles> Ähm, genau, dann habe ich überlegt, doch von zu Hause train zu trainieren. Ich hatte mir das über die letzten Wochen 'n paarmal vorgenommen, wo ich dann dachte: „Okay, äh, dann mache ich das, wenn ich wieder zu Hause bin, weil dann ist es halt schon voll spät zu spät, um zum Kung Fu zu gehen.“ Ähm, aber ich konnte mich zu Hause nicht so richtig motivieren. Ähm, ich hoffe, dass ich das dann schaffe. Das wär so irgendwie meine Lösung dafür. Ich finde es ja, zu Hause ist halt komisch. Also, ich mag das, dorthin zu gehen. Diese Umgebung macht was mit einem, und, dass wir auch in der Gruppe trainieren, das, ähm stärkt mich ungemein und genau, aber ich werde trotzdem versuchen, hier zu Hause dann zu trainieren. Ich habe mir tatsächlich ein paar dieser von diesen High Intensive Intervalltrainings rausgesucht, wo ich dachte, das kann ich ganz gut hier machen. Da gibt's auch welche, die sind so an Kampfsport angelehnt, äh, wo ich dachte, da sind bestimmt auch viele gute Übungen dabei und ansonsten kann ich obendrauf ja auch noch alles machen, wo ich sage: „Das brauche ich jetzt so für mich noch“
Mhm. Mhm. Ja. Was ist denn das Schwierigste, wenn du dann zu Hause bist und sagst: „So, ich war jetzt schon 'ne Weile nicht mehr da, äh, und muss das jetzt irgendwie nachholen?“ Was was stoppt dich denn am meisten zu Hause?
Ähm, irgendwie habe ich immer das Gefühl, ich will hier zu Hause nicht so laut sein, weil ich die Nachbarn auch nicht stören möchte, und wenn ich dann hier rumspringe, ist es bestimmt super laut. Ähm, dieser Gedanke hemmt mich dann in der Bewegung, und dann mache ich sie nicht so intensiv, wie ich das eigentlich gerne würde. Ähm, das wäre zum Beispiel 'n Punkt und ich glaube tatsächlich auch, dass ich mich zu Hause einfach nicht im Trainingsmodus fühle. Also, weil man ist zu Hause, man ist so entspannt und es ist kuschelig und, ähm, ja, da fällt's mir irgendwie schwer, mich zu motivieren. Auch so ganz alleine hier zu stehen, ohne Trainer, <laughs> das ist irgendwie ganz anders für mich.
Mhm. Mhm. Ah, verstehe. Mhm. Gibt's denn da eventuell Videos, die das so minimal ersetzen könnten, diese menschliche Komponente, dass man dann, ähm, ja zumindest irgendwie g gewisse Bewegung, äh, im Kampfsport nachmacht, so 'n bisschen wie es gibt ja auch irgendwie so angeleitete Meditation, ähm, dass das nur so 'n bisschen einen durchführt, damit man nicht so selbst im eigenen Kopf hängenbleibt. Hast du da mal irgendwie nachgeschaut, ob's so was gibt?
Mhm.